Sim, não, exatamente. Eh eh, você falou muito bem. Eh, as as dores são iguais. A as felicidades são iguais, né. Eh, então, eh, eu eu sempre falo: “Se eu se eu pegar uma agulha e furar a minha pele, vai sair sangue. Se se se eu botar em você, vai sair sangue também".
Aham. Sim, sim. Aham. <chuckles> Sim, sim, sim, e é o da mesma cor. E o meu funciona para você ainda mais, porque eu sou O negativo, então <laughs>
né. A é, eu eu sou O positiva também. <laughs>
Ai, então, assim, eh, é isso, assim, né. Somos todos humanos e e sangramos. E o nosso sangue não muda e serve para os outros. Então
É. É. É, não muda. Eu eu falo: "To to to todo mundo tem o o dia o dia da dor de barriga", né. To todo mundo é igual. Todo mun eu sempre falo: "Todo mundo tem dor de barriga. Todo mundo sangra quan quando fura o dedo. To todo mundo" É, somos todos iguais. E, no final das contas, né, tudo é tão dividido. Mas esse acont quando acontece uma catástrofe, é é quando você vê que, eh, não tem barreiras, né.
É. Aham. Claro. Sim. Aham. É verdade. Sim. Aham, aham. Exatamente. É verdade.
É. É, olha foi um prazer falar com você. É, é, foi
Também, também. Ótima conversa. <chuckles>
foi foi uma ótima conversa. A a gente tem um monte de coisa em comum quando chega é, a respeito de amigos e tudo. É, é, foi foi muito legal. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso.
Sim. Com certeza, com certeza. Muito bom. Obrigada. Pra você também. Até a próxima!
Está bom. Até a próxima. Fica com Deus.
Tchau, tchau.